D'accord.
Ouais. Et pas
Ouais, ici, c'est, heu, c'est assez rare quand même là où j'habite, tu vois, heu, alors il y a 1 ou 2 personnes de temps en temps qu'on voit, i mais généralement, ils jouent de l'accordéon, ils font un ils ils font un «petit show», entre guillemets, tu vois?
Ouais. Ouais. Ouais. Heu, après je pense que c que dans les lieux touristiques, il est ils leur demandent, heu, de de sortir de la ville.
Ils font quelque chose. Ouais, ça doit être le cas ici, je pense, puisque c'est très, très touristique, donc, heu
Juste que je sais que dans certaines communes en France apparemment, c'est c'est ils le font dans le sud.
Ouais, ouais.
Ils le font aussi, heu, en Suisse partout.
Ouais, ouais.
A heu, à je nou ouais.
C'est dommage, qu'est-ce que co co comment on pourrait aider, en fait? Qu'est qu'est-ce qui, tu vois, je s moi, ça me fait vraiment de la peine parce que je pense que tu as vu les scénarios qu'on a cités, en fait, il y avait absolument de toutes sortes, hein. Ça va de de la personne qui migre dans un pays, ça va d'un enfant qui se retrouve, en fait, mis en, heu, mis à la DASS ou autre, heu, pour des raisons, heu, <blows air> des fois, que c'est l'assistance sociale qui a pris la mauvaise décision. Heu, c'est le la femme qui quitte le son foyer, qui se retrouve économiquement à complètement, heu, im impossible de vivre, heu, toute seule, en fait, ou avec ses enfants. Heu, c'est la descente, heu, aux enfers de d'un divorce et cetera. Enfin, c'est c'est c'est incroyable, ce sont des choses heu
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Oui, c'est c'est c'est Ouais. Ouais. Bah oui, c'est ça et puis, heu, j'ai j'ai l'impression que peu importe, heu, les associations, heu, heu, j'ai déjà essayé parfois, heu, malheureusement, ce sont des gens qui tombent dans des addictions, heu, ceux que qui sont devant le supermarché, ça fait plusieurs fois que je leur dis qu'ils me demandent de l'argent. Je dis: «Attendez je vais au supermarché, je vous achète, heu, peut-être un t un quelque chose à manger, à boire, heu, peut-être une brosse à dents, je sais pas». Et à chaque fois c'est toujours: «Non, non, heu, tu donnes tu donnes de l'argent».
Quelque chose à manger ou un un Mmh mh.
Et heu, <scoffs> et parfois, heu, en Allemagne, heu, en fait, on a de l'argent sur les consignes, heu, des bouteilles quand on ramène des bouteilles plastiques, des bouteilles en verre et parfois j'ar j'arrive à avoir comme ça, 2-3 € et souvent avant j'offrais, heu, le ticket, ben, aux gens qui faisaient la manche devant le magasin.
Oui. D'accord. D'accord, mmh?
Sauf que j'ai remarqué qu'en fait, ils sortaient pour sa ils sortaient, heu, avec un pack de bière ou des bouteilles et je me suis dit: «En fait, je les aide pas du tout, au contraire», heu.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Juste ju juste l'exemple que tu as cité là, vous avez une consigne pour les bouteilles en plastique aussi?
Ouais.
Waouh, c'est bien ça.
Et donc, heu, moi, c'est ce que je faisais toujours, heu, de me dire: «Ben, t tiens c'est 2-3 €, heu, c'est sûr je pourrais acheter quelque chose avec mais je peux le donner aussi à quelqu'un», heu.
Oui, oui voilà, ouais.

Ouais, ouais, ouais, c'est c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que beaucoup, heu, sont résignées, en fait, préfèrent plutôt la la la violence psychologique ou physique, aussi, qu'elles reçoivent plutôt que, de faire le pas et le se prendre en main, entre guillemets, de de d'a d'avancer mais ouais, c'est très difficile quand tu as et nos hommes politiques, en fait, qu'est-ce qu'ils font en tout ça, heu, tous tous les groupes politiques, hein?
Ouais. Ouais. Mmh, bah, rien, rien et heu, c'est pareil les enfants, je trouve qu'on les protège pas assez.
Ouais, surtout que là, j'ai vu des choses qui étaient assez incroyables, hein. J'étais choqué quand j'ai vu ça, heu, dans les centres, heu, d'accueil de des enfants. Bref, j'ai même pas envie de d'en parler tellement c'est je trouve ça terrible. C'est c'est pas de la protection, c'est plutôt l'inverse. C'est
Non, non, non, c'est c'est terrible, ouais. Ouais et parfois on va reti heu, on va retirer des enfants à leurs, heu à leurs parents alors que c'est juste, heu, les parents qui ont un problème peut-être à régler, peut-être que d'ici qu quelques semaines, quelques mois, ils ont un travail, une situation et parfois je trouve qu'on leur retire, de manière abusive, leurs leurs enfants à ces gens-là.
c'est de la mise en abîme, donc heu Mmh mh. Ça ça peut arriver, ouais. Mais, il y avait notre cher Pré enfin, le cher Président de de la France, de la République française, qui avait dit que pendant son mandat, il allait, heu, retirer, en fait, tous les sans-abris de il y aurait plus un seul sans-abri à la fin de son mandat.
Ouais. Ouais. <chuckles> Heu, ça. <chuckles> C'est c'est c'est utopique, heu.
<chuckles> Il reste il reste peu de temps, hein, je sais pas combien d'années il lui reste, 2 ans peut-être. Heu, bonne chance à lui parce que ça s'est empiré, c'est c'est catastrophique, en fait.
Ouais. Ouais. Heu. Ouais. Ouais, mais même, là, heu, là où j'habite, c'est vraiment une petite ville de on en voit de plus en plus. Ce que ce qu'en fait maintenant, les les en Allemagne, on n'a pas vraiment, heu, réussi à anticiper les coûts de l'én de l'énergie.
Mmh, ah, ouais.

Ouais, c'est assez incroyable, hein. C'est, heu
Ouais.
Ah, il y a il y a d des descentes aux enfers aussi, heu, auxquelles il faut penser. Ces gens qui ont divorcé, par exemple, perdu leur travail et tout ça, c'est arrivé en en un laps de temps, heu, très court et là, heu, la vente de la maison ne se fait pas ou il y a quelque chose qui se passe, enfin, bref, généralement, il y a des catastrophes, heu, et ça arrive très vite
Ouais. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Ouais. Ouais mais ça, je trouve que, justement, ça l'état devrait, heu, s'occuper de ce genre de problème, heu, parce que, moi, j'ai par exemple, j'ai dû, heu, partir, heu, de subit subitement de de mon ancien foyer avec mes 2 enfants, heu, pour des des raisons de violences domestiques et j'ai eu le droit à aucune aide.
et Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. D'accord.
J'ai dû me débrouiller pour trouver un logement, j'ai dû me débrouiller pour, heu, repartir à 0 et heu, et souvent, bah, il y a des gens qui sont en situation de rupture qui se retrouvent, bah, à la rue, finalement, parce que, heu, ils avaient peut-être pas de travail, heu, à l'instant T, ils avaient peut-être pas de d'économie derrière.
Wow! Et c'est pas facile, hein? Heu Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, ça peut aller ça peut aller excessivement vite. Je, bah, des fois, je prends ma propre é ma propre histoire, en fait, dedans, si ça m'arrivait à moi, tu vois, si tout d'un coup, je me retrouvais, heu, sans travail et puis je devais divorcer, par exemple, je sais pas je sais pas comment je ferais, tu vois dire et
Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est c'est terrible. Moi, la chance que j'ai la chance que j'ai eu c'est
un grand point d'interrogation, hein, et comment tu sais tu es sortie d'histoire? Comment tu as fait?
Bah, en fait, heu, j'ai réussi, heu, avec mon contrat de avec mes mes contrats de à trouver quelqu'un qui voulait bien me louer un appartement, mais heu, j'ai réussi à avoir un crédit, heu, pour, heu, pour payer la caution, pour payer les les meubles
D'accord.
mais bon, heu, c'était c'était pas facile, heu, et heu, encore c'est parce que je te, heu, j'avais encore des contrats de travail à montrer parce que je suis partie vraiment sans rien.
Bah, dis donc bravo, hein.

D'accord.
Ouais.
Bah, moi, aussi, je trouve que c'est, heu, <blows air> bah, je sais pas, mitigé. En fait, je me demande comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2025, dans un dans un dans un pays, bah, si on prend la France, par exemple, heu, aussi développé, on ait encore de d'année en année, l'augmentation des sans-abris. Je j'ai pour moi, c'est pas possible. C'est il y a une faille quelque part, il y a il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a mmh.
Ouais. Ouais. Oh, oui. Ouais. Ouais, je pense, heu, je pense également qu'il y a un souci. Mais heu, plusieurs fois, ça m'est arrivé de côtoyer, de voir régulièrement, de côtoyer régulièrement des sans-abris qui habitaient vers chez vers chez moi et en fait, ce sont des gens qui refusent, heu, des places en centre d'accueil, qui refusent, heu, des des logements.
Mmh. Oui. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. J'ai eu la même expérience, mais j'habitais à Rennes, ouais. Ils ils voulaient pas y aller, justement. Bah, à cause de de de du du danger, ou heu
Ouais.
c'était pas très propre, non plus. Ils préféraient, en fait, être tout seuls, ou avec, heu, accompagné par d'autres sans-abris, en fait, que d'aller dans les dans les logements qu'on leur proposait pour la nuit.
Oui et heu, je trouve que c'est c'est compliqué parce que, souvent, heu, ce sont des personnes, aussi, qui sont, heu, parfois à la rue juste pour faire la manche et après on sait pas, heu, si elles rentrent chez elles ou pas.
Ouais, ouais, voilà, o ouais. Alors, il y a des gens, c'était par choix aussi. J'ai rencontré ça, quand j'étais plus jeune, dans les années 90, tu vois? Heu, à Rennes, il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient ça par choix, en fait. Ils voulaient vivre de cette façon-là, heu, un peu à la mode punk, enfin, c'était un peu fini dans les années 90, mais bon, hem, i ils ils avaient quand même décidé, tu vois? Ils prenaient leurs chiens, et puis ils vivaient entre eux, et heu, b oh ch
Ouais. Ouais. Ah oui, oui, oui, aussi, ouais. Ouais. Oui, après, heu, si, c'est leur choix, heu, pourquoi pas mais heu, ce
Oui, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que la majorité des gens, tu sais, en f en j'ai vu, des fois, sur sur internet, hein, des des des femmes avec des enfants dehors et moi, je trouve ça, heu, terrible. Voilà, il il y a pas de mot, heu, peu importe d'où ils viennent, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'il se passe. Heu, on on n'a pas à passer, heu
Ouais, ouais, c'est c'est terrible. Ouais. Non, non, ça, ça, non.
U u une femme n'a pas à passer, enfin, des enfants n'ont pas à passer de nuit dehors. Une femme, non plus, d'ailleurs, mais heu, mais mais même les hommes, en fait, tout le monde, mais heu, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un un souci, heu
Ouais et et après, non ouais. Oui, il y a il y av b
dans une société quand ça arrive, hein.
Ouais et heu, aussi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d aussi de gens sans papiers qui qui refusent, justement, de se faire accueillir dans des structures parce qu'ils ont peur d'être fichés, après.